Mah, spero di no, non i miei non mi sembrano il tipo, però non si sa mai, magari ho rimosso, sai, poi il cervello rimuove tutte tutti i ricordi brutti.
<chuckles> No, io l'unica cosa che c'ho il trauma ma io mangio tutto, in realtà, a parte le cose che adesso c'ho le paranoie, a parte che mi sono venuti 150.000 problemi di stomaco negli anni, quindi sono un po' delicata. Però io mi ricordo l'unica cosa che è di trauma che c'ho di quand'era pic di quand'ero piccola, tipo la pizza soffice, <smacks lips> quella un po' alta, no, perché, ehm, quando io andavo andavo sempre in Grecia con i miei, in camper, e facevamo tipo le camminate sulle montagne, e nelle montagne c'eran sempre tipo le caprette, no, e quindi 'ste caprette qua avevano sempre le zecche, e io da piccola ogni 3 per 2 mi prendevo le zecche, e quindi <chuckles> sì! Ehm, ma è una cosa normale d in Grecia dove andavamo noi, cioè più o meno tutti le prendevam e quindi cosa dovevam fare? Ogni, ogni tre per due antibiotico, no, e mi davano l'Augmentin, non so se ce l'hai presente.
Cavolo. Sì. Sì. Certo. Che carine! No, vabbè! Sì, sì, immagino, immagino. Eh beh, certo, sennò. Sì, sì, ce l'ho, ce l'ho.
Mhmm, madò eh. Che da piccoli te n cioè io lo dovevo prendere sempre come sciroppo, non mi davano la pastiglietta, Madonna. E io lo detestavo, cioè era una cosa che proprio io non vomito, ma mai vomitato in vita mia con quella roba lì, cioè veramente stavo male, mi veniva da piangere. E una volta ho detto: "Dai, sai cosa faccio? Me lo metto in bocca e mangio subito dopo un pezzo di pizz di pizzetta, così non lo sento". Vabbè, non ti dico ti dico solo che non ce l'avevo fatta a mandarlo giù, ho mangiato subito la pizza, si è impregnato tutto l'Augmentin nella pizza, cioè è stata la cosa più schifosa di tutta la mia vita, volevo morire. <chuckles>
Eh, no, certo. No, Madonna! Sì. No, che schifo! No, a proposito di sciroppi io mi ricordo quando ero piccolo ho mangiato uno sciroppo, non mi ricordo penso per la tosse, non so, però, non mi ricordo bene per cosa, che era bianco, denso, era tutto granuloso e sapeva di morte. Ti giuro, non so come altro descriverlo.
Sì. Uh, che schifo. Che schifo! <chuckles> Ma poi il sapore, la consistenza, cioè non c'è una roba n cioè che si salva, ca
No ia esatto, cioè, io poi, cioè ecco, io per esempio evito dei cibi s non per intossicazioni, ma in base alla consistenza. Cioè, io ci sono dei cibi che non riesco a mangiare, per la consistenza che hanno, poi es tipo, esatto, tipo certi funghi non riesco a mangiarli perché sono troppo molli, cioè m mi fan sì, mi sale la nausea, quindi c'è solo quel tipo di funghi che riesco a mangiare, e basta. E quindi vabbè, anche il formaggio rientra in questa categoria, perché
Tipo i funghi? No. Eh sì, anche io co son viscidi, fanno impressione. Uh. <chuckles> Mh, mh. Eh, beh, allora anche p anche il formaggio magari è proprio per la consistenza molliccia che ha. <chuckles>
Sì, no, sicuramente, cioè per la consistenza, l'odore, il sapore, tutto.
Eh, io sta cosa qua anche con le melanzane mi succede, perché hanno una consistenza strana, mi fa impressione, infatti sì, sì. Infatti anche loro m m i funghi mi davano più fastidio da qualche anno fa, adesso quasi quasi riesco a mangiarli, mi piacciono anche. Le melanzane invece, non lo so, c'ho sto blocco che mi fa o anche i carciofi, mhmm, a parte che con un mio amico con un carciofo l gli era rimasto dentro la mhmm, l'ago, tipo perché hanno tipo un pungiglione, così
Davvero? No, io meno male, le melanzane le mangio. Hai fatto il cambio. Sì, sì, hanno le spine sulle foglie.
Eh, quella spina lì gli è rimasta in gola, gli ha fatto infezione, è dovuto andare all'ospedale anche lui perché quindi io evito anche quelle robe lì, no, che ansia! <clicks tongue> E poi il prosciutto crudo, perché il grasso ho paura che mi soffoca. <chuckles>
Mamma mia, no, no. Aiuto! Ecco. Davvero?